Allora, dimmi un po': com'è cambiata la tua vita sociale, ma anche in generale, grazie al giornalismo?
Mh-mh. <clicks tongue> Allora, ehm, devo dirti la verità: il giornalismo è nato, innanzitutto, ehm, come come un passatempo, come un hobby, quindi, ehm, inizialmente, ehm, mi ha mi ha aiutato a rimettermi in gioco dal punto di vista soc sociale, perché? Perché durante il periodo universitario, ehm, è stato, mhmm, alquanto difficile cercare di stringere amicizie, perché ho faco ho frequentato una facoltà tutt'altro, diciamo, che che inclusiva, diciamo così, ehm, che è giurisp eh perché, mhmm, ho frequentato giurisprudenza e non l'ho vissuta benissimo, devo dirti la verità, ehm, perché, ehm, se magari rimanevi indietro ehm, se rimanevi indietro, i colleghi non ti aiutavano, ehm, non c'era supporto, non c'era
Okay. Sì. Eh, come mai? Okay. Perché? Ah, quindi, diciamo, dal proprio dal punto di vista, mhmm, sociale, no, quindi con con i compagni, colleghi, ehm, professori. Dal lato umano proprio.
Mh-mh. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, perché, guarda, sono uscito dal liceo, ehm, ho frequentato il liceo classico, ehm, <tsk> e stavi all'interno di una sorta di gabbia dorata perché, ovviamente, mhmm, se ti muovi, ti muovi in gruppo, gli insegnanti comunque, vuoi o non vuoi, ti sostenevano, nonostante magari potessi vederli come dei <chuckles> dei dei mostri all'epoca, perché ti interrogavano, mettevano brutti voti, quindi, magari, ehm, non li guardi con gli stessi occhi. Ehm, però poi crescendo, ovviamente, ho rivalutato tutta la situazione e mi sono reso conto di quanto fosse monda fondamentale la partecipazione e il gruppo scuola nella nella mia vita, ov oltre ovviamente alle amicizie alle amicizie esterne. E una volta, appunto, lasciata, mhmm, quella che mi piace chiamare gabbia dorata del liceo, sono passato all'università e lì c'è stata una s mhmm, c'è stata una sorta di processo di depersonalizzazione perché, ovviamente, ti vedono come un numero, più che come una persona all'università, almeno
Oh sì. Certo. <chuckles> Sì. Certo. Chiaro. S sì, ma poi soprattutto perché e uhm, ha hai iniziato, diciamo, qualcosa da 0. Quindi penso professori nuovi, compagni nuovi, tutto nuovo, anche l'edificio, anche la routine, anche tutto, quindi, uhm eh immagino, immagino.
Mh-mh. Esatto. Sì, sì, sì, è stato traumatico, è stato veramente traumatico perché, ehm, n mhmm, <clicks tongue> non non conoscendo nessuno, avevo 2, ehm, ex compagni, appunto, del liceo che, però, poi, ehm, facevano parte di un'altra ca cattedra perché, ehm, ovviamente, va ehm, vanno divise per cognomi, loro avevamo il cognome differente dal mh-mh.
Ah, okay. Sì, però sempre nella sempre nella tua stessa università, quindi non sei partito proprio da 0, 0, 0.
Sì, sempre nella mia stessa università.